Ừm, chính xác, chính xác nha.
Mình nghĩ đó là cái cách để mà mình thể hiện cái sự yêu thương và cái biết ơn là, ờ, cái đấng sinh thành của mình. À, thế hông biết bạn sao nhỉ <chuckles> Ừm, ừm.
À, mình hả? Ô kê, thì bây giờ bạn đã nói về đấng sinh thành, về mẹ, thì mình sẽ nói về các mối quan hệ xung quanh nha. Ờ, ví dụ đối với mình đi là đối với những nhân sự mà đi cùng mình đi. Mình đang ví dụ một cái câu chuyện là mình vừa chuyển qua một cái công ty mới với một cái vai trò mới, thì những cái cộng sự của mình cũng cũng đi với mình, tức là đã đồng hành bao nhiêu năm, ờ, ở công ty cũ nhưng mà họ vẫn sẽ đi cùng mình. Đó, tức là mình cảm thấy là mình rất là biết ơn cái điều đó luôn, ờ, cho nên là mình sẽ làm bằng cách là, ừm, cái việc mà sẽ mời các bạn đi ăn là chắc chắn rồi. Tuy nhiên mình s cũng, ơ, gửi một cái lời cám ơn rất là thật lòng trên một cái nhóm cái nhóm, ưm, nhóm chung á, rồi mình, ừm, mình cũng tặng cho những bạn đó những cái món quà nhỏ nhỏ, cộng với một cái thiệp một cái thiệp bằng chính mình viết vào trong đó. Đó, tức là <laughs> để mình bỏ tức là, giống như là, mình sẽ bày tỏ cái sự trân trọng mà các bạn đã đồng hành cùng với mình, đó, kiểu vậy, ờ. <laughs> Ừm, tức là mình ừm, bạn nói đi, ừm, bạn nói đi.
Ừm. À, à, à. À, ô kê, ô kê. Ừm. Ừm. Ừm, ừm, ừm. Ờ. Ừ, ừ. À. Ừm, ừm, ừm. Ừm, ừm. Ồ. Ừm, ừm. Ừm, quá tuyệt vời. Ừm, ừm. Ừm. Ờ, ờ. Ừm. Ừm. Ừm, hợp lý. Ừm, ừm. Ừm. Ừm. À. Ừm. Wow. Ừm, ừm, ừm. À, ý nghĩa dữ nha. Ừm. Ừ. Ừm. Ừm. À. Ừm, ừm. Wow, hay quá, hay quá. Ừm. <laughs> Ờ, thế ừm, sao, sao, sao, sao? Sao bạn? <chuckles> H hông có, hông có, ý là mình chỉ hỏi là cái việc mà ý là tự nhiên là bạn bạn cảm giác là mình thể hiện
Ừm.

Cái lòng biết biết ơn với những người, kiểu như là, đồng người đồng hành với bạn, kiểu như vậy, kiểu như là, bạn tự nhận ra như vậy hay là hay là con người của bạn thật sự nó như vậy từ lúc bạn bạn, kiểu như là, lớn lên rồi? À, cái này mình thắc mắc thôi. Ừm, ừm.
Đồng ý. Ừm, mình nghĩ hả, mình nghĩ rằng là mình nghĩ rằng là trước kia nha, trước khi mà mình đi ra mà mình làm việc và mình trải qua, mình tiếp xúc nhiều người, thì mình nghĩ rằng là mình chưa học được cái điều đó đâu. Tức là, ô kê, là mình cũng biết á, mình cũng biết ơn là mình cũng biết là mình sẽ cảm ơn, mình sẽ phải, à, mình mình sẽ, ờ, nói chung người ta giúp thì mình sẽ cảm ơn, mình lâu lâu mình có cơ hội mình sẽ phải, ơ, tặng, cho họ món quà này kia. Tuy nhiên nha, tuy nhiên là, kiểu như là, mình sẽ có lúc mình quên hoặc là mình sẽ không liền, hoặc là mình sẽ có cái thời diện ngại để nói ra lời cảm ơn, à, giống như bạn nói đó. Nhưng nhưng mà hiện tại bây giờ mình đã trải qua nhiều cái mối quan hệ và nhiều cái cái cái cái cái cái cái sự biến động trong cái cuộc sống của mình, thì mình nhìn lại mình thấy, ơ, ờ, cái lòng biết ơn á, nó thực sự là nó rất là cần thiết. Tại vì đôi khi mình chỉ cần nói, mình chỉ cần một cái món quà nhỏ, cộng với cái sự cám ơn hoặc là tặng một cái ly cà phê bày tỏ một cái chút ơ, ơ, ghi lên một cái lời lời nói và, "Ờ, cám ơn em đã đồng hành", ví dụ vậy. Ờ, thì mình cảm giác rằng là các bạn nhân sự của mình cảm thấy rất là vui và ấm áp, kiểu vậy, ờ, và tự nhiên là nó lại gắn kết, đó. <chuckles> Nhưng mà ừm, ừm hứm, cho mình hỏi là khi mà bạn biết ơn một cái điều gì đó nha, thì cảm xúc của bạn á thường có bị thay đổi hông và tại tại sao nó lại như vậy?
Ừm. Ờ, ờ. Ừ. Ừm. Ừm, ừm, ừm, ừm. Ừm. Ừm, ừm, ừm. Ừm, ừm, đúng, đúng. Ờ. Ừm. Ừm, ừm hứm, ừm hứm. Sao? À, ừm, ừm, ừm. Ừm, ừm. Ờ, ờ. <laughs> Ừ, ừ. Ờ. Ừm. À, ừm. Ừ, ừm. Ừm, trải đời dữ đó, ừm. Ừm hưm, ờ. Ừm, đúng, đúng, đúng. Ừm, ừm. Ừm, ừm. Là chút ừm. Ờ. Ờ. Ờ, ờ. Ờ. À, ừm, hiểu, hiểu, hiểu. Ờ. A, <chuckles> ơ, thế thì ừm, sao, sao, sao? <chuckles> Ờ. À, à, à. Ừm. Ừm. Ờ. Ờ, th theo mình thấy nha, cái lúc mà mình biết ơn á, là mình cái tâm trạng mình nó sẽ rất là dịu, kiểu như, mình thấy là, ờ, cuộc sống nó vẫn th thân như vậy rất là may mắn vì mình có được những cái điều đó. Họ chưa chứ còn ví dụ như mà khi mà không biết ơn cho nên mình kiểu là, ờ, rất là hiển nhiên mà, đúng hông? Kiểu, bố mẹ mình nuôi mình là điều hiển nhiên, bạn bè đối xử mình là điều hiển nhiên và tất cả mọi thứ là điều hiển nhiên, thì cái lúc đó là mình sẽ rất là bực bội và khó chịu, bởi vì là khi người ta, sao ta, không có theo ý mình, hoặc là nói chung là mọi chuyện nó không có theo ý mình á, thì mình sẽ rất là khó chịu, đúng hông? Và khi mình biết ơn thì, ồ, wow, mình thấy là, ờ, cuộc sống tính tính ra nó vẫn rất là rất là may mắn như vậy, rất là trộm vía, chứ hông phải là
Ừm, ừm. Ừm, đúng nha, đúng. Ưm, ừm. Đồng ý, đồng ý. Ừm. Chính xác, chính xác.

Là cái cái con người mình nó thay đổi, nhưng mà mình nghĩ là cái lúc ban đầu á, thì mình vẫn sẽ dùng, nói chung là, dùng công nghệ thông tin một chút xíu. Mình sẽ, ơ, sao ta, ờ, luôn luôn để cái kình hình nền cài sẵn là, kiểu, phải như vậy chẳng hạn. Kiểu, những cái lời nói, những cái quote mà nó về, kiểu như, lòng biết ơn, và, a, kiểu, kiểu như vậy đó. À, ờ, ngoài ra thì mình ừm, tại sao, sao, sao, OK, thấy OK. Đó, thì mình nghĩ <laughs> thì mình thấy là cái việc đó thì nó sẽ phù hợp với những người, kiểu như, mới bắt đầu, kiểu như, mới bắt đầu là biết cái con đường, biết ơn như vậy. Thì thật sự như nghe nghe rất là dễ luôn, đúng hông bạn? Kiểu như biết ơn mà có gì đâu mà khó. Ờ, nhưng mà thật sự để mà mình làm quen với nó và nó biến nó một thành một cái phần trong con người của mình, nó là một cái điều, nói chung là, cũng hơi khó khăn và cũng hơi tốn thời gian chút xíu đó nha. À, thì
Ừm À. Hiểu, hiểu, hay nha, hay. Hay đó, hay đó, ô kê đó, thú vị đó. <laughs> Ừm. Đúng rồi. Đồng ý. Ừm. Ừm. Chính xác. Ờ.
Ừm, ừm, thì lúc đầu mình sẽ làm như vậy. Ờ, thì không biết thì bạn có một cái à, sao, sao, sao? <chuckles> À. <laughs> Ờ, ờ. Ờ.
Nói chung là Ừm. <laughs> Mình hả? Thì, ờ, m ừm, mình cũng có chứ, mình cũng có chứ, giống như là khi khi mình bị thất nghiệp hoặc là khi mình bị bệnh tật này kia đó. Thì, ờ, thì thì k kiểu như là khi mà mình bị những cái tình trạng đó thì mình nghĩ rằng là, ừm, rất khó, ờ, kiểu như là, mình rất khó để mà mình cảm thấy biết ơn, kiểu mình vậy đó. Nhưng mà khi mà mình mình mình mình học lại cái cách mà, kiểu như là, ờ, mình nghe podcast nè, hoặc là mình sẽ viết ra những cái cái cái cái cái điều biết ơn mỗi ngày này kia, tức là dù một cái điều nhỏ thôi, ờ, thì mình cũng thấy nó sẽ nó cũng sẽ khá là OK. Mình ví dụ giống như trong cái thời gian mà bị giãn cách vì Covid á bạn, ờ, thì, kiểu như, mình cảm thấy rất là bí bách luôn, khó chịu luôn. Nhưng mà, ờ, mỗi ngày cái viết ra một, ơ, hôm nay là mình nấu món này mình ăn, mình nấu món kia, mình tự làm bánh, rồi tự làm này, rồi mình cảm ơn vì cái điều đó, là tự nhiên cái những cái việc nhỏ nhỏ đã giúp cho mình vượt qua được cái giai đoạn đó khó khăn, lúc đó là mình mình ở một mình thôi. Ờ, đúng rồi. <laughs>
Ừm. Ưm, ừm. Ờ, ờ. Ờ, ờ. À! À, cũng biến cố, đúng hông? Ờ. Ờ, ờ. Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Sao, sao? Ừm, hợp lý, hợp lý. Ừm. À. Ừm, ừm, ừm, ừm. Ừm, hợp lý. Ờ, ờ, ờ. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Ừm. À, ờ, ờ, ờ. Ờ, ờ. Ờ. Ờ. Hợp lý. Ừm, ừm, à, ờ, ờ, là là ờ. À, ồ, cũng căng thẳng ha. Ờ, nhưng mà ý có nghĩa là ý của bạn nói là mình mình bắt đầu biết ơn từ những thứ nhỏ nhất, đúng hông? Chứ không phải là, kiểu như là, bắt buộc là phải cái gì nó quá lớn lao là nó sẽ rất là khó cho lúc bắt đầu. Ờ, hợp lý, hợp lý. Wow, đúng nha, đúng nha. Nghe nghe thấy là hay hay rồi đó. <laughs> Ờ.
Đúng rồi, chính xác. Đúng, ừm, đồng ý đó, đồng ý. Ừm, OK. <laughs> OK, thì mình cũng cảm ơn bạn đã chia sẻ cùng với mình những cái kiến thức thật là thú vị về cái lòng biết ơn, rất là quan trọng luôn. Và mình cũng chúc bạn l luôn nhìn thấy những cái điều tốt đẹp, dù trong những cái gì việc gì mà khó khăn nhất nha. OK. Bye bye, xin chào bạn.
À, ừm, ừm. Ừm. <chuckles> À. Ừm, ừm. Ừm, ừm. Ừm, ừm, ừm. <chuckles> Ừm. Ừm. À, thế l a, thế là à, hôm nay cũng rất là vui. <laughs> Rất là vui khi mà có cơ hội, nhưng mà được nghe bạn chia sẻ, kiểu như là, kinh nghiệm, như là từ, sao ta, những cái trải nghiệm của bạn về cái vụ lòng biết ơn á thì rất là vui khi nghe được những cái ch chia sẻ đó nha. Chúc bạn vui vẻ nha.
Ừm. Ừm. <chuckles> Ừm. OK, bye bye, xin
Bái bai.

Ừm.
Bội, khó chịu và có thể đôi khi mình sẽ, ờ, giận cá chém thớt, <laughs> đúng không ạ? Ờ, hoặc là mình sẽ đổ lỗi cho một, ờ, ừ, ừm, kiểu, một người thân nào đó của mình chẳng hạn, "Ủa, tại sao là mẹ hông làm như vậy? Tại sao bố hông làm như kia?" thì nó sẽ kích lúc đó lúc lúc đó ấy cái mối quan hệ rất là căng thẳng, rất là phức tạp luôn. À, trong khi trong khi đó mình hông có chịu nhận nhìn nhận ra là, ồ, mẹ đã đẻ ra mình, kiểu như là, mang thai 9 tháng 10 ngày dạy mình tới bây giờ chẳng hạn. Ờ, thì đó, chỉ cần khi mà mình nhận ra những cái điều đó hoặc là bạn mình cũng có làm này cho mình cái kia, hoặc đồng nghiệp mình cũng làm cái này cho mình cái kia thì sau khi mà mình tức là nếu mà mình nhần nhịn cái góc nhìn khác thì cái mối quan hệ nó sẽ rớ trở hên thay đổi tốt đẹp hơn rất là nhiều, đúng hông, vậy bạn nghĩ sao? Ừm. <chuckles> Ừm, ừm.
Đồng ý, ờ, chính xác, chính xác. À, hiểu, hiểu, hiểu. Đúng. Ừm. Hiểu. Ừm, đúng nha. Đúng. Chính xác, đồng ý. Có chứ, mình nghĩ cũng giống như bạn luôn là nó là cái điều không thể thiếu và chắc chắn là nó sẽ có rồi. Tại vì á là, kiểu như là, khi mà mình bày tỏ cái lòng biết ơn với người khác á thì tức là cái người khác họ sẽ cảm nhận là, ờ, họ được ghi nhận và trân trọng cái điều đó. Đó, kiểu như vậy, thì từ đó thì chắc chắn rằng là các mối quan hệ nó sẽ trở nên sâu sắc rồi, đó, chắc chắn là một điều như vậy. Mình nhớ có lần á nha là cái bạn thân của mình nó hiểu lầm á, bị nó giận, nó giận mình nờ là kiểu như mình nhắn tin kể một vài <chuckles> điều khi mà mình biết ơn ờ, kiểu như là, kiểu như, mình mình nhắn cho nó, mình nói là mình cảm thấy là mình biết ơn khi mà mình có nó trong cái cuộc đời này và mình cảm ơn vì những lúc khó khăn nó ở bên bên cạnh và nó luôn giúp đỡ và nó luôn ở cậu cùng mình, tức là mình ghi ra những cái điều đó thì tự nhiên cái nó xúc động, nó xúc động cái hai đứa cái làm lành luôn, đó.
Ừm, ừm, ừm. Ừ. Đúng, đúng, đúng. Ừm. Ừm. Ờ, ờ. Ưm. Ừm, đúng, đúng. Ừm. Ừm. Ừm, đúng luôn, đúng luôn. <laughs> Ừm, ừm. sao, sao? Ờ. Ờ. Ờ. Ờ. Ờ, sao s bạn? Ờ, ừ. Sao? Ừ, ừ. Ừ hứ, ừ hứ. Ừ, ừ. À. À, à. Ừ, à. <laughs> Ừm, ừm. Ồ, hay quá, hay quá, ờ, ờ. <laughs> Ờ, ừm, ừm.
Cho nên là <laughs> cho nên mình nghĩ rằng là chắc chắn là rất là cần đó nha, ừm.